Äh, volle Kanne, weil wie man jetzt schon sieht, wie viele na ja, wie viele wie viele Veränderungen auf einen zukommen, egal jetzt, äh, ob sinngemäß oder nicht sinngemäß, äh aber, hey, äh, es war mir definitiv also, ich bin echt wirklich so glücklich, und lass mich dir auf jeden Fall mal bestätigen, dass du eine besondere Sichtweise hast auf gewisse Sachen und, äh, es ist, äh, einfach angenehm. Ich bei meinem nächsten Problem oder bei der nächsten Diskussion weiß ich, wen ich suche. <laughs> Und, äh, äh, wie gesagt, also, äh, nochmals, äh, meinen herzlichen Dank, äh, und danke auch, dass du mich hast gelassen irgendwie mit meinem m das nächste Mal bist du dran und ich werde dir komplett zuhören und mit meinem Rat und Tat so zur Seite sehen, wie du mir jetzt grade gestanden hast
<laughs> Dankeschön. Dankeschön. <chuckles> Ja. Ja. Das pf Gerne. <chuckles> <chuckles> Ja. <laughs> Perfekt.
und, äh, ja, äh, vielleicht willst du auch was sagen?
Ähm, ja, danke für den Austausch, war sehr interessant.
Dito.
Äh, ist immer schön, sich mal über Themen zu unterhalten, die man vielleicht, äh, bei 'nem Kaffee nicht ansprechen würde. <chuckles>
Sehe ich genauso. Ja w

Ja, ich bin bei dir. Pass auf, jetzt fällt mir ein ein mega, mega krasses Beispiel auch ein wiederum. Als Beispiel jetzt, äh, äh, diese EU äh, Gedanke, äh, was mir jetzt hier durchzogen haben, was ich persönlich für mega finde, hm, g m o ohne jetzt irgendwie, ne, äh, vorab zu greifen und irgendwie zu sagen: „Richtig, falsch.“ Aber ich ich finde ich finde es einfach angenehm, äh, durch Europa zu reisen und nicht mehr diesen ganzen Wechselgeschichten mit „Oh, jetzt muss ich das Geld umtauschen“, oder „Jetzt ist die Grenze, jetzt muss ich das“, ich finde es einfach diese Freiheit, zu reisen zu können, einfach mega so. Warum erzähle ich das? Schau mal, äh, jetzt haben wir erst mal ewiges B Blut vergossen für die ganze Grenzen, die wir dann gezogen haben, um zu sagen wobei man eh nicht merkt, wann Holland anfängt und wann Deutschland aufhört, so auf die Art. Aber letzten Endes haben wir früher voll also, ne, voll viel, äh, äh, Sachen haben tun müssen, Blut vergossen um die Grenzen. Und heute tun wir genau die Grenzen wieder verschwinden lassen, was ja schön ist.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja.
Aber ist irgendwo ein bisschen keine Ahnung, nicht Rückschritt, aber weißt du, was ich meine?
Ja, es ist halt anders, ob vielleicht, weil man inzwischen auch anders damit umgeht, weil man die EU wirtschaftlich eher als Ganzes sieht
Ja. Vollkommen. J Ja, und und und die Lösung in der Gemeinsamkeit sucht. Und und und ich weiß nicht. Also, ich persönlich finde so was mega und das ist auch etwas, was wir aus der Geschichte aus daraus eigentlich lernen könnten. Äh
und eben nicht versucht, dass jedes Land sein eigenes Ding macht, sondern sie halt einfach für die EU arbeiten. Ja, genau.
aber ob wir's tun, ist wieder hin dahingestellt.
Das ist halt, äh, die nächste Frage. Solche Entscheidungen sind halt auch immer extrem von gewollter Macht.